Totoo. Naranasan ko 'yong sinasabi mo na pag-i-scroll, minsan talaga ginawa ko 'yon, alam mo 'yong umabot ako ng madaling araw sa pag-i-scroll, kasi sobrang na-engganyo ako sa mga nababasa ko sa newsfeed, kaya naman, tuwang-tuwa ako sa mga komento, sa pagbabasa ng mga komento ng iba. Hindi ko namalayan 'yong oras, 3:00 na pala ng madaling araw. Kaya nong tinignan ko, "Oh, naku, kailangan kong matulog na." Kaya pala minsan sumasakit na 'yong ulo ko, tapos kulang na kulang 'yong tulog ko, tapos gigising ako mga 6:00 din ng umaga, so ku oo, naranasan ko 'yon, ang pangit talaga sa pakiramdam kaya magmula noon iniiwasan ko na talaga na magpuyat, saka ang ginagawa ko, nilalayo ko 'yong cellphone ko sa sa higaan ko, nilalagay ko do'n sa, sala namin para maiwasan ko na mag-scroll, katulad ng sinabi mo.
Mm. Mm. Tama, tama. Oo, nga. Mm. Ay, grabe. Mm. Tama. Tama-tama. Oo, kasi, ako din, yung 'pag na-eencounter ko yan, kasi hindi rin naman ako nakakatulog agad, kasi parang, hyperactive yung utak ko. So ang ginagawa ko yung kahit nakapikit ka na, tapos biglang may pumasok sa utak mo na katanungan, ending bigla mong madadampot yung cellphone mo, tapos i-re-research mo kung ano ba yung yung pumasok sa isip mo. Na kaya parang oo, 'di ba? Na kailangan mong hanapin agad kasi baka mawala sa utak mo 'pag itinulog mo lang tapos makakalimutan mo. At tsaka 'di ba? Kapag ano, kapag tulad mo nga rin minsan inaabot na ako ng madaling araw yung tipong kahit ang aga mo namang humiga, pero hindi ka natu nakatulog agad gawa ng nakakapag-scroll-scroll ka na, ako naman umaabot ako ng ano, ng, ah, anong tawag dito? Na nakita ko, "Ay maliwanag na, kailan ko na matulog, may pasok pa ako." <chuckles>
Mhm. Totoo. Mhm. <chuckles> Naintindihan kita, naranasan ko rin yan, oo. Oo nga, eh. Mhm. <chuckles> Totoo yan. Kaya nga, eh. <chuckles> Oo, naiintindihan kita, kasi ganyan 'yong naranasan ko kaya naman, kailangan isa-alang-alang natin palagi 'yong ating gagawin araw-araw saka 'yong, ah, i-respeto natin 'yong oras natin, kailangan natin i-respeto din 'yong sarili natin. So, naipapakita natin 'yong pagpapahalaga natin sa ating sarili kapag hindi tayo nagpupuyat, at iwasan 'yong mga 'yong mga, alam mo 'yong mga tukso sa paligid natin katulad ng cellphone, telebisyon, <chuckles> 'tsaka panonood ng K-drama, yung mga paborito nating mga K-drama kaya, kailangan talaga i ah, 'yong i-condition na natin 'yong isip natin, kasi kaya naman nating kontrolin, 'yong sarili natin, 'yong ating, um, routine, kailangan mapanatili natin 'yong magandang routine, 'yong pag-gawa ng ating pang-araw-araw na aktibidad o 'yong schedule natin sundin natin 'yon.
Mm, tama. Mm. Tama. <chuckles> Ay naku. Oo. Mm. Mm.